احكِ لي بقى، هل أنت قدرت تبدأ مشروع فيه شغفك وكنت بتحبّه و وإزاي يعني قدرت تبدؤه؟
إمم، من حيث النقطة دي بقى، فأنا بصراحة يعني ما من وأنا صغيّر بادوّر بشكل كبير جدًا على حاجة أنا أكون باحبّها و وفي نَفْس الوقت أشتغلها والحاجة دي تجيب لي فلوس أو يبقى مشروع كده حياتي مبنيّة عليه والكلام ده كُلّه. آآ ف
إمم. آه، يعني الحُب وفي نَفْس الوقت يكون بالنسبة لك دَخْل مادّي.
آه بالضبط، لإنّك بصراحة في الحياة كده مش هتعرف ت تفرّق بين الاتنين بين ال بين حاجة أنت بتحب تعملها كل يوم وحاجة هتجيب لك فلوس عشان تعرف تعيش وتكمّل حياتك و والكلام ده كُلّه، بس اكتشفت بقى إن الموضوع صعب جدًا في البداية يعني.
آه. يعني طَب إيه اللي كان مخلّيه صعب، يعني أنت قُلت إن أنت اكتشفت إنه صعب، إيه المشاكل اللي واجهتك أصلًا وأنت بتحاول تطبّق الفكرة دي؟
إمم، م هي مشاكل كتير جدًا أوّلها مشاكل ماديّة ومشاكل نَفْسيّة، بس أعتقد أ أهَم مشكلة كانت هي اللي أنت أصلًا تلاقي حاجة أنت بتحب تعملها، آآ يعني دي أعتقد هي أك
آه، أنت ما كنتش لاقي شغفك.
آه بالضبط، دي أكتر حاجة هي خدت منّي وقت عشان أبدأ ألاقي ال الحاجة اللي أنا محتاج أتعلّمها، بحيث بعد كده تجيب لي فلوس وفي نفْس الوقت أنا هابقى مستمتع وأنا باعملها فاهمني؟
آه، يعني أنت أنت كنت عمّال تدوّر طول الفترة دي على الحاجة اللي تقدر تحقق لك التوازن في المعادلة اللي هو بتحبها وتستمتع بيها وفي نفْس الوقت دخل مادي ما يخلاكش محتاج حاجة في الحياة أو إن أنت تشتغل شغلانة تانية، طَب لاقيتها إزاي، لو أنت كنت لاقيتها؟
أيوه. بالضبط عندك حق. بُص هو أنا ابتديت أجرّب بقى أكتر من حاجة، يعني جرّبت حاجات كتير يعني جرّبت أمشي في مجال دراستي آآ وأشتغل بقى بشهادتي والكلام ده بس بصراحة ما استلطفتش الموضوع أوي آآ لحد ما ما اتعرّفت على
إمم. أنت ما كنتش حابب مجال دراستك من الأساس؟
أ لأ، هو أنا حابُّه بس ه هاضطر في البداية إن أنا أشتغل شغلانات أنا مش عايزها لحد ما أوصل ل للمنطقة اللي أنا محتاج أشتغل فيها فاهمني؟
بتدوّر عليها يعني.
آه بالضبط، فأنا ه ه هاخ هاخد مسار طويل جدًا وأنا م مش عايز أمشي في المسار ده عشان أصل مش هاكمله من كتر ما أنا هابدأ أزهق، فاهمني؟
مش حابُّه أو زهقان منهُ؟
آه بالضبط لحد بقى ما اتعرّفت على حد وهو ده اللي عرّفني على مجال الاستثمار والبورصة و وهو اللي فتح لي الباب المجال ده قدّامي، يعني ما كنتش أعرف عنه أي حاجة، ولمّا ابتديت أتعرّف عليه شوية بشوية فاكتشفت فعلًا إن أنا باحب المجال ده عامةً يعني، باحب الإستثمار والبورصة والحاجات دي كلّها.
أوكي، يعني كانت <chuckles> زي لقاء، أو صُدفة العمر. طيب، احكِ لي طيب أنت بتقول إن أنت اتعرّفت على حد هو اللي فتح لك الباب في المجال ده، احكِ لي يعني اللقاء ده كان عامل إزاي وأصلًا اكتشفت إن حاجة زي كده كانت شغفك أساسًا إزاي برضه؟
بالضب هو ابتدى يتكلِّم معايا كده، أنا لقيته كده قاعد على اللاب توب بيعمل حاجات غريبة كده و وعندك في بقى رسوم آه بالضبط، في بقى ال مش أسْهُم، يعني زي رسم بياني كده فيه مُنحنيات بقى يمين وشمال وكده وأنا أصلًا باحب ال باحب ال ال الر الرسم البياني وال والمُنحنيات وتمثيل الأعداد والكلام ده كُلّه، ف آه، فشدّني أصلًا لَ لفَت نظري ال ال الشاشة بتاعته والسكرين بتاعته عامله إزاي كده؟ فابتديت أسأله بقى: "إيه ده؟" وبتاع، فقال لي إن الحاجات ديَّة مربوطة بأسعار لأسْهُم أو سِلَع أو أي حاجة موجودة بتقدّمها مثلًا بنوك أو بيقدّمها دِوَل و وكل ما ال ما ال ما ال ما الرسم البياني ده بقى بيعلى أكتر، ده معناه إن سعر السهم ده أو سعر السِلَع ده بيرتفع أكتر. وهو ب وظيفته بقى إن هو بيحاول يلقُط الأسْهُم ديّة وهي في القاع بتاع المُنحنى ويحاول يشتريها من القاع ده لحد ما هي توصل لأعلى نقطة في المُنحنى ده، ويب ويبدأ يبيعها. ده ببساطة هو الفكرة أصلًا بتاعة البورصة أو الاستثمار، أنت تشتري حاجة ف بسعرها منخفض وتبيعها وهي سعرها عالي، فبصراحة الموضوع عجبني.
في أسْهُم طالعه، وأسْهُم نازلة. آه. آه، فشدّتك. أوكي. آه. آه، يعني حاجة زي كده شدَّتك أول ما أنت سمعت بيها طبعًا.
آه بالضبط، يعني اللي هو يعني أنت كإنّك قاعد بتلعب game، بس الgame ديّة بتجيب لك فلوس، فاهمني، فالموضوع كان مُمتع جدًا، بس أكيد بقى كان ليه مخاطر كتير جدًا، يعني وهو بصراحة
أيوه. آه، أنا كنت عايز أسألك أصلًا في الحتّة دي، فكرة المخاطر، يعني هو أصلًا الموضوع كُلّه هو بيقول لك إن أنت بتحاول تلقط ال السهم وهو في القاع بتاعه، وتشتريه، وتبيعه لمّا يطلع، أنت ما حسّيتش أصلًا إن الموضوع كان ممكن يعني ما يكونش مُربح أو إن أنت تخسر فيه فلوسك أو أي حاجة من دي؟
بالضبط آه، هو بُص، هو أنا حسّيت ده بس بعدين بقى، يعني بعد مدة حبّتين، 3 في الموضوع، لكن في الأول ما كنتش أصلًا حاطط في دماغي إن أنا أخسر، اللي هو أنا أصلًا آآ كده، كده باشتري في القاع، فال فالسعر أكيد هيطلع، فاهمني، اللي هو منطقيًا.
آه، يعني أنت ما كانش في بالك فكرة إنه أنت تخسر أساسًا، يعني دخلت بِقلب جامد زي ما بيقولوا.
آه بالضبط، ف هم هو بصراحة صاحبي ده ما ب ما وضّحليش أو أنا أصلًا ما سألتوش، يعني أنا ما تطرّقتش للنقطة دي أوي فاهمني، أنا بس ركِّزت
آه، طَب استنّى بس يعني أنا عايز أسألك طيب في حاجة هنا، هو أنت دخلت أصلًا عمومًا من غير ما يكون مثلًا عندك خلفية، ما درستش الموضوع، ما ما دوّرتش مثلًا على كورسات أو فيديوهات، دخلت كده على طول؟
لأ، لأ، طبعًا ب بعد ما ابتديت بقى آآ، أفهم المجال و وأعرف إن هو مثلًا ده الشغف بتاعي، فابتديت طبعًا أشوف كورسات كده على النت بقى والYouTube والكلام ده كلّه، ابتديت بقى أبحث الموضوع أكتر وبما إن الموضوع أصلًا هو الشغف بتاعي، فأنا أصلًا كنت حابب آآ، الموضوع وأنا بادوّر وباسمع وباعرف أفكار جديدة، ده كلّه كان بيفتح لي
آه. آه، أنت كنت مُستَمتع أصلًا بفكرة الدراسة نَفْسها.
آه، بالضبط أنا كنت مستمتع برحلة التعليم بتاعتي، عشان ابدأ بقى فعليًا إن أنا أحط فلوس حقيقية، بس قبل الخطوة دي بقى كنت المفروض أحط فلوس في حاجة اسمها حساب تجريبي وابدأ أجرّب عليها قبل ما أحط بقى فلوس
طَب هو إيه الحساب التجريبي ده بس معلش، يعني ممكن تشرح لي؟
آه، تمام هاقول لك، بُص، هو الحساب التجريبي ده، بيبقى حساب كده وهمي المنصة بتاعة التداول أو البورصة بتدّيه لك وبتحط فيه مبلغ ولم يكن مثلًا مبلغ وهمي م كإنّه أرقام.
آه، يعني دي مش فلوس حقيقية أصلًا أنت بتحطّها.
بالضبط آه، وبتبدأ بتتداول على المبلغ ده عادي وتشتري أسهُم وتبيع في أسهُم والمبلغ ده اللي لا بيزيد أو بيقل وده مش بيدّيك فلوس حقيقية بس هو بيدّيك إشارة بيقول لك أنت لو دخلت الفلوس بقى بفلوس حقيقية أو دخلت السوق دي بفلوس حقيقية إيه اللي هيحصل فيك، هل أنت هتكسب أو مش هتعرف تكسب فاهمني؟ آآ
آه. آه، يعني أنت بتفهم يعني أنت بيكون زي بالنسبة لك مؤشر، النتيجة أو أنت بتتداول صح أو بتشتري صح لو أنت حسّيت نَفْسك بتخسر فكنت هتقول لأ، إن أنت مش نافع في المجال إنّما لو لقيت نَفْسك ماشي فتحس اللي هو إن أنت حطّيت رجلك على أول الطريق.
أيوه، بالضبط عندك حق، هو أنا بقى في الأول كنت المفروض بقى أبدأ بحساب تجريبي في الأول لمدة مثلًا 3، 4 شهور آآ، بس أنا للأسف ما عملتش كده، ودخلت بفلوس حقيقية.
أنت ما عم دخلت في الأول بفلوس حقيقة، يعني ما حدش طيب كان قال لك على فكرة الحساب التجريبي والّا أنت أصلًا ما كنتش في دماغك؟
هو أنا كنت عارفها بس اللي هو اللي هو فاهم أنا مستسهل الموضوع لدرجة اللي أنا قُلت آآ، آه، حرفيًا حماس البدايات فأنا قُلت أكيد أنا كده، كده مش هاخسر فاهمني، اللي هو أنا كنت واثق أوي مش عارف الثقة دي كنت جايبها منين آآ، بس هو عامةً أي حاجة أنت بتعملها في حياتك بتبدأ بتبقى أنت واثق في نَفْسك أوي جدًا لحد ما تبدأ الدنيا تبوظ منّك، فالثقة بتبدأ تقل لحد بقى ما بتبدأ تتعلّم من الغلطات بتاعتك وتبدأ الثقة بتاعتك تعلى تاني هو ده بالضبط المُنحنى اللي أنا خدته في ال
حماس البدايات. آه. آه، ده مُنحنى يعني الحياة. طَب أنت أنت الدنيا باظت منّك أصلًا لمّا دخلت بقى على طول بفلوس حقيقية؟
آه، أكيد طبعًا. يعني أنا فاكر ساعتها اللي أنا أول خسارة خسرتها كنت خِسرت بحوالي نُص فلوسي، أو نُص رأس مالي في سهم واحد. آه، اللي هو أنا كنت قاعد مصدوم أنا لحد قعدت يومين كده مش مصدق أصلًا إن الفلوس دي فعلًا فلوسي وأنا خسرتها. آآ، فاهمني؟ لدرجة إن الموضوع أصلًا ده كله بيبقى رقمي أنت ما فيش مش بتمسِك فلوس حقيقية في إيدك فأنت مش بتحس أصلًا بالموضوع. آآ
ياه! صعب أوي. آه. مش بتحس بالخسارة نفسها، بس أنت ما كنتش قادر تستوعب. طَب حاجة زَي كده أثرت عليك إزاي، ما فكرتش إن أنت يعني خلاص ده مش مجالك والمفروض تسحب نفسك منه؟
وأنا أكيد طبعًا قع قعدت فَترة كده اللي هو أنا مصدوم أصلًا و ومش مُستوعِب، بس لما ابتديت أفكّر في الموضوع تاني، هو أنا اللي غلطان دي غلطتي، لإن إن أنا في حاجات كنت عارفها زي الحاجات، الحساب التَّجريبي، وإن قَدّ إيه السوق ده خطير، و والبورصة دي مش حاجة سهلة بس أنا ال اللي أخدت المخاطرة. آآ، فاهمني؟
آه. آه، يعني دي نتيجة أفعالك. طَب أنت عملت بقى يعني بعد كده إيه، عشان يعني تتحمل النتيجة دي وتصلّحها؟
قُمت جاي ساعتها بقى قفلت الحساب الحقيقي بتاعي خالص أو عملت له زي إيقاف كده مؤقّت ورُحت بقى نقلت على حساب تجريبي، وابتديت
آه. آه رجعت من الأول تاني. <chuckles>
آه، بالضبط كأنّي بادئ من الصفر خالص، اللي هو لسّه ما أعرفش أي حاجة وحطّيت بقى فلوس في الحساب التجريبي ده وهمية كده وابتديت أتداول عليها، وفعلًا يعني اللي حصل في الحساب الحقيقي هو، هو اللي حصل في الحساب التجريبي، بس
خسرت برضه نُص فلوسَك؟
ما ده كمان أكتر يعني، كنت باخسر بكميات كبيرة جدًا، يعني مثلًا لو دخلت اشتريت 10 أسهم ممكن سهم واحد يكسب وال9 يخسروا ف فاكتشفت أصلًا إن في مشكلة أصلًا في التعليم، آآ ساعتها بقى اش
أها. أوه! يعني أنت رجعت تتعلم من تاني بعدها؟
آه، بالضبط. وأنا أصلًا أول فترة اتعلّمت فيها ما كانتش فترة كفاية على ما أعتقد يعني ما اتعلمتش غير شهر، شهر ونُص، وما أعتقدش إن دي فترة كفاية خالص في مجال زي ده، فرجعت بقى اشتركت بcourse فِعلي، أنا كنت باتعلم من على اليوتيوب كده بشكل مجاني آآ فرُحت بقى اشتركت مع ناس بجد في course حقيقي وقعدت 6 شهور أتدرّب في الحساب التجريبي ده، لحد ما ابتديت أشوف أرباح، اللي هو، فاهمني؟ ياه! اللي هو
إمم. آه، لقيت إن أنت خلاص بقى في نتيجة، وبدأت تكسب فلوس على الحساب التجريبي، فقُلت لأ خلاص إن أنت دلوقتي بدأت تفهم السوق ماشي إزاي.
بالضبط، أيوه عندك حق و وابتديت بقى أحس بالثقة واحدة واحدة كده، ابتديت أرجع تاني بقى أشغّل الحساب الحقيقي بتاعي وأتداول عليه بس برضه بمّبالغ صغيّرة جدًا آآ لحد دلوقتي لسه باتداول بس بمَبالغ صغيّرة جدًا، باعمل أرباح آه، بس بسيطة، بس أنا راضي بده يعني فاهمني؟
آه. يعني أنت أنت مبسوط ما دام هي حاجة عاجباك وما دام أنت بتعمل فيها أرباح بسيطة، طَب في الآخر كده يعني قُل لي أنت أصلًا بما إن أنت ناوي تنقل أصلًا شغفك لحاجة زي كده وتخلّيه يمكن المشروع بتاعك، هل أنت ناوي في المستقبل أو أنت عندك خطّة تقدر تنقل بيها الأرباح الصغيّرة دي وتخلّيها مثلًا أرباح كبيرة وإن أنت خلاص تبدأ تحُط أرقام كبيرة والّا أنت لأ، يعني صغيّر في صغيّر أحسن ما تخسر خسارة كبيرة زي الأول؟
إمم. لأ، لأ، طبيعي أنت بعد كده بتبدأ تاخُد الثقة وبتزوّد المَبالغ بتاع يعني ما فيش أسهل آآ أسهل مشروع في الدنيا تزوّد فيه أرباحك هو البورصة، لإنّك لو كنت مثلًا بتخُش ب1000 جنيه، لأ، هتخُش ب10000 بس ده ال كل اللي بتعمله.
إمم. آه، يعني مش محتاجة أي حاجة غير إن أنت بس ترفع راس المال بتاعك.
بالضبط، أنت محتاج راس مالك، وراس مَالك ده برضه ط طبعًا هتبدأ تجيبه بقى من آآ سواء من شُغلك آآ خارجي أو أي حاجة بتعملها جنب التداول أو جنب البورصة، لحد ما تبدأ تجمّع راس مال كويس جدًا أو آآ آآ بيدّيك رِبح أنت مَرضي بيه وتعرف تعيش حياتك وكمان تحوّش منّه وتسافر وتخرج والكلام ده كلّه.
آه، يعني أنت مستني بس فكرة تجميع راس المال وبعد كده خلاص يعني هتكمّل بقى في البورصة وهترفع يمكن الأسهُم اللي بتشتريها وأسعارها كده بصراحة، يعني آه، يعني بصراحة يعني فكرة جميلة وبجد يمكن تجربتك رغم إن هي كانت مُتقلبة ما بين إن أنت فشلت في الأول وبعد كده درست ودرست تاني بس في الآخر يعني كويس إن أنت مكمّل على الطريق وعندك خطّة واضحة للمستقبل. بجد اتبسطت جدًا بالكلام معاك ونبقى نكمّل كلام يعني في أقرب فرصة، شكرًا جدًا على وقتك.
بالضبط. إمم. أنا أنا أكتر والله انبسطت كمان بالكلام معاك و والعفو على إيه يعني نتقابُل تاني إن شاء الله.
إن شاء الله.